Или вы будете стойко зн нас там, будете настаивать на с своём. И я считаю, это может помешать.
И, м, идти к сопро и идти в сопротивление к изменениям. Смотря какие изменения. Если изменения, которые нарушают права человека, то ка как, з э, как тут? А если изменения
Да, то есть это на сопротивление всегда, да? Ну да. То есть ты можешь настаивать на чём-то, да? Если это противоречит те изменения, которые те предлагает, ам, какая-то другая сторона.
Ну да, то есть, со сохранение, если это, м, н э, как, э, щас, если это, м, посягательство на, э, дис ценности человека, да, на его, лю то, р какая тут гибкость, да. Вот. А если это, м, э, технологические изменения, то, конечно, здесь, э, нужно быть гибким и, м, э, лучше быть гибким, э, Мгм.
Да, лич да, личные какие-то, да. То есть то, что неприемлемо, да? Мгм. Да да. Это это даже нужно, да, обязательно. То есть гибкость ума в любом случае- это ж развитие, это не стагнация, это аф не стоять на одном месте, а с э, развиваться с обществом, с технологиями, с теми же самыми.
Мгм.
Даже вот, там, та же то, что щас мы работаем, м многие из нас работают из дома- это уже такая гибкость невиданная. <laughs>
Ну да. Да. Так это благодаря ковиду. Да, вот это ковид же ж, э, привел людей.
Да, вот мы были гибкими, но это было вынужденно, с другой стороны, правильно, куда мы могли деться? Но щас мы вот проявили гибкость и <laughs> сь выучили все эти заковыки. Ну, не выучили, конечно. Ещё учить и учить.
Мгм. Программки. Ну, тем не менее, да, адаптировались. И было сложно, конечно, онлайн. Мы все не понимали, как это- обучение онлайн и как это это, да. А потом потихоньку потихоньку. <chuckles> И и нормально. Да. Если бы ещё анализы можно было как-то онлайн передавать свои, это было бы вообще хорошо.
Да, компьютеры, все эти, мгм. Ну да, человек, он ко всему привыкнет, если это не сопряжено с опасностью для жизни. Правильно. Ан на вы с имеете в виду бе биоло био вс био такие вот штуки, да?
Ага, чтоб не ходить ещё в очереди. Ага.
Ой, нам щас сделали на работе, а, нам присылают этот, э, такой коробочку такую. Ты там свою кровушку собираешь и отправляешь обратно, и они те присылают результат.
Ага. А как вы кровь собираете, интересно, сами себе?
А там пе они присылают специальные ланцетики, которые и специальную такую штучку, ф ну, как бы, т для теста.
Мгм.
Ну, туда вот не з 6 п капелек прям вот, как щас помню, <chuckles> делала этот ба 2 недели назад. 2 к э, 6 капелек туда в эту, в это окошко капаешь, закрываешь, всё запечатываешь и им отправляешь. Они через, там, где-то неделю присылают результаты.
А это вы, м, сами себе палец прокалывали, да?
Так что уже Ну, там ланцетик, типа, вот, как, знаете, как, э, вс а, диабет, э, как они, мониторы эти.
Да-да-да, я знаю. Ага. Мгм. Мгм.
Вот типа такого, да. Мгм.